愛情表現の違いが摩擦になること、これまでにありましたか？
はい。えっと、もうほんとこれは現在進行形でもあるんですけれど
はい。
えっと、愛情表現って、私と夫、あと子供に対してなんですけれど。夫は愛情表現が、なんていうのかな。こう、ハグをしたりとかそういう
はい。はい。 はい。
うーんと、コンコンタクト体のコンタクトを取ることなんですね。なんかもう「お帰り」って言ってハグをしたり、手を繋いだり。
はい。 ええええ。
で、私はあの、触られるのが嫌なんですよ。で
ああ。はい。
私の愛情表現は、うん、料理なんですね。
あ、なるほどね。お料理を家族に作って差し上げることなんですね。
うん、そうなんです。で、子供たちも、あの、うう分かれていて。子供も夫のように、あの、こうやって触ってハグしたり、手を繋いだり、ね、寄りかかったりっていう愛情表現をしたい子もいれば、あの、そうやって触られるのがあんまり得意じゃない子もいいるんですね。で、それであの、よく喧嘩ではないんですけど、あか「あ、またお母さん、私とハグしてくれない」とか、<chuckles> そういうのが
うーん。 うん、うーん。 ええええ。 はい。 <laughs> あう、なるほど。
よくね、もうほんっと1日回と言っていいほどあるんですよ。
あ、そうなんですか。あの、よく、愛情表現ってあの、国に行っても違うっていう風に言いますけれど、例えば日本だったら、そんなにあのあの体のどこかの部分を触ったりとか、そういう感じで愛情表現をしたりするのって、ま、お、少ないかなとは思うんですが、ま、これも人によるかもしれないんですけれど、だけどやっぱりあの海外の方だとそれが当たり前というか、ま、あの家族じゃなくっても、ちょっとこう抱き合ったりとか、ハグが全然日常茶飯事のお国柄ってのもあるかもしれませんし、やっぱりなんかその色々ですね、あの、その人その人のバックグラウンドにもよって違ってくるんでしょうかね。な、どは、あのご自身とご主人とか、またそのお子様もあの、お子様によってちょっと違うということなんですが
はい。 はい。 うーん。 うーん。 うーん。 うーん。 そうですよね。 はい。なんかそれ
なんかこれまでに過ごしてきたあの、環境が違ってたので、ちょっと今家族に対する愛情表現も違ってるっていう部分ありますか？
うーん、ま、それもあるのかもしれないんですけど、私自体が、これはいつもね、夫にも指摘されるんですけど、あの、ほら、ラブランゲージって言うじゃないですか。私のラブランゲージは今はあの、料理だけれども、それまでは私もその、しくスキンシップをちゃんと使って愛情表現していたって言うんですね。夫は。で、確かに、子供が生まれる前を考えてみると、あの、ちゃんと「お帰り」とか外行く時は手を繋いだり、あの、してたんですけど、あんね、子供が生まれてから、何て言うのかな、お母さんって一日中触られるてるじゃないですか、子供に。もう。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
<clears throat> ええええ。 ああ、そうですね。うーん。
ベタベタ、ベタベタされて、あの、もうほんとに起きた、と子供が起きてからもんぬ授乳してたら寝てる時もそうですよね。もう自分の体が体でないというか
ええ。 うーん。
だかそういう感覚を持って、子育て、ちっちゃい時ですね、子供がまだ赤ちゃん、ん、で、あともう、3、4歳。
ああ。
うーん、でも10歳ぐらいになるまでそうだったかなと思うんですよ。
ああ、なるほどね。やっぱりあの、小さい子だったらなおさらそうですし、どうしてもいちんの中で触っている、触れている機会ってすごく多いですよね。うんうん、うーん。
うーん。 そうなんですよ。でね、特にほらスキンシップは大事だって、ね、いうのも自分でも分かってるし、そう、もう世の中でもそう言われてるから、あの、たっぷりね、愛情を表現するためにも、子供は抱っこしたり、あの、色々スキンシップをして育ててきたんですけど、何ていうのかな、夫が帰ってくる夜になるともう子供も寝てて、で、そうすると私がは初めて私にだけになれるというか。
ええ。 ええ。 へえ。 ええええ。 いや、なるほ
なんか、そういう感覚を覚えたのを、すごく鮮明に覚えてるんですけど、なんか、ああ、やっと自分の体が自分のものになった、と思って、ね、あの、ソファーとかでゆっくりしてると、今度夫が帰ってきて、で、夫のご飯、で、おね、今日どうだったとかって、そこから、また夜、ね、始まるじゃないですか。で、そこで、昔だったらね、お帰りって言って、あの、ハグとかしてたのが、もう
はい。 ええ。 ああ。 ええ。 ええ。
ないわけですよ。
ああ、なん
したくないというか。
うん。なるほどね、もう、あの、ご自身としては、もう1日中その、愛情表現っていうか、まあ、あの、スキンシップの機会ってありすぎいるぐらいあるので、もう、そんなに愛情表現ばかり、もう、ずっと連続してても、ちょっと、あの、ぐうお、ホッとできないと、かえってその、愛情表現に溢れてる、ま、ばかりに、ちょっと、なんか、ホッとできる瞬間を求めてしまっているのに、なんか、もう、これ以上、その上愛情表現っていうのは、ちょっと、どうかなっていうか、まあ、心の中では、ちょっとうんざりしているところもあるし、ま、たまには、愛情表現がない時間も欲しいなっていう、そんな感じもあるんですかね。
うん。 はい。 うーん。 そうなんですよね。その、ラブランゲッジが違うから、夫婦で。彼はスキンシップだけど、私は彼が帰ってくるタイミングで、あったかいご飯、ね、またご飯温め直して、お味噌汁温め直してとか、そのタイミングをね、見計らって最高に、なんか、おい美味しい状態のご飯を出したいから、あの、ただいまって帰ってきた時に、もう玄関にも行かないで、あの、キッチンからね、お帰りっていう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
ことをしてたんですけど、でも、それが、夫からしたら、昔はね、あの、ほら、玄関まで来てお帰りって言って、ハグしてくれたのに、もうそういうのもなくなったよね。みたいな、冗談っぽく言うんですよね。
うーん。 な。 あ。 あ、なるほどね。でも、あの、ちょっと、旦那様は、まあ、あの、外でお仕事なさって帰ってくれば、その時間、あの、う、え、外で働いてらっしゃる時間は、全然その触れてないというか、会ってもいないわけなので、やっと帰ってきて、もう、顔も見れるし、嬉しいっていう気持ちから、思わずハグがしたくなっちゃうんだけど、奥様からしたら、もう1日中お子さんと、その、愛情表現の機会を持っていて、もう、その上、あのね、お料理もやっぱり、愛情表現だと思ったのでね。大きな、うん、手をかけてね、料理を作って。
うーん。 はいはい。 うんうん。 そうなんですよ。 うーん。 そうなんです。それがね、私の一番のね、愛情表現なので、それを優先してたんですけど、やっぱり、お互いの重きを置くところが違って、あの、よくよく喧嘩ではないんですけど、よく言いますね。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
ああ。 あ、なるほどね。 ええええ。あ、そうなんですね。でも、あの、その、ご自身が旦那様に、あの、この、お料理もすごい手もかかってるし、時間もかかってるし、あの、みんなの家族に対する愛情表現で、大きい愛情表現なんだよっていう風に、言葉で説明すると、ま、旦那さんも多分理解できると思うんですが、それでもやっぱり、ちょっと、まあ、あの、愚痴っぽく、そういう風におっしゃるのは続いてしまうんですかね。
うーん。 うん。 うーん、うん。 そうなんですよ。何回もね、言ってるんですよ。あの、お互いのね、愛情表現というか、まあ、ラブランゲッジが違うわけだから、あの、私は、あの、料理、あなたはスキンシップって言っても、ああ、なんか、自分は別に外で、あの、いつも食べてもいいし、あの、料理が、うん、料理が、こう、家にあって、帰ってきて家にあるっていうことよりも、帰ってきて笑顔でお帰り、ハグみたいな、そういう方が、あの、家に帰ってきた、ホッとすると思うらしいんですよ。で
ええ。 ええ、うん。 ええ。 ええ。 ああ。 え、そうなんですか。へえ。あ、じゃ、例えば、外食でもいい？
うん。それで、料理がなかったら、別に食べに行けばいいし、頼めばいいしって言うんですよ。
あら、あ、そうなんですかえええ、帰ってきて温かい料理があるっていうのはね。
うん、んん。 なのでね、なかなか、何て言うのかな、くいあの意見が合わないというか。
ああ、なるほどね。だけど、ま、そこまで例えば例えて言えば、まあ、ウーバーイーツとか、そんなんでもいいから、ハグの方が、あの心の中では求めてしまうっていう、そういう感じなんだ。 へえ。
はあ、う。 うん。 そうですそうです。 うん。なんか、ね、彼に、一回言われたのが、「分かった、子供が寝て」
ええ。 ええ。
で、「自分がもう、ああってってそもう自分だけの時代、携帯見るなり、あの、ソファーでダラダラしたいっていういうのは、わくそれは分かった」って。で、あの、「その時間にもし、あの、僕が帰ってくることによって、『あ、料理しなきゃ』て『あと30分で帰ってくる』と思って料理しなきゃって思ってるんだったら、でもそれは料理しないで、その時間を自分だけの、ああ、開放的なその、自分のエネルギーをまたチャージするためだけに使って、で、また僕が帰ってきたら、あの、そこでね、またスキンシップを、受け入れて欲しい」って言われたんですよ。料理をする時間を私の休憩に使って
ええ。 ああ。 ああ、うん。 ええええ。 ああ。 なんかそこまで、ってかなりじゃあ旦那様はスキンシップのその行為自体を求めてらっしゃる感じなんですよね。普通だったらその温かいお料理っていうのはかなりねうーん。
って言われたんですよね。 うーん、なんか、もそうですね、私が本当ね、あのあっさりしてるというか、あの、手も繋がないので
ああ。 ええええ。
それがすごくさみしいんだと思います。<chuckles>
あ、そうなんですか。でもね、やっぱりお子様ももうできて、長年一緒に家族として暮らしてらっしゃれば、もうなんか、あのすっかりよくわかっているので、ささらに、やその手を繋いだりとかしなくても、もう愛情は十分感じてらっしゃるお互いに、っていう気もしているかもしれないですよね。だけど旦那様としてやっぱりちょっとなんですかね、そこまで形として、まあ、あのスキンシップを求めるその背景には、なんかずっとなんかちょっと外国っぽいそのスキンシップとか、なんかあったとか、そういう機会が多かったとか、なんかそういうことあるんですかね。
うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 うーん。 いや、そうではないと。だ彼と両親の関係性を見てても全然あっさりしてますし <chuckles>
そうではないんですね。 はい。
まあ、だからきっと「恋人同士だった時のような感覚を持っていたい」っていう思いがね、多分あると思うんですよね。
へ！ ああ。 うん。そうなんですか。 うんか、ちょっとです うんうん。
うーん。でもね、もう二十何年も一緒にいて、それは 結構辛いなって、お うん、って言って、ほんとに私がこういう冗談を言う「それは無理だよ」みたいな、鼻で笑ったような言い返しをすると、それはそれでまたね、彼も「いや、そうじゃないでしょう」みたいな、お互いに努力をして、あの
ええええ。 うーん。
やってかないといけないでしょうって。なが「馴れ合いになってはいけない」っていうことをい言うんですよね。
なるほどね。ま、でも、お互いにそうやって意見をね、伝え合った上で、やっぱりちょっとあの、ち食い違う部分があるっていうのは、ぱり根底に大きいものがあるような気もしますし、じゃあ例えば、あのま、例えばですが例えばなんですが、あの、旦那さんがえってきてる時に、こうなんかスポーツのチームの方たちが、ま、ハイタッチみたいなのやりますけど、そんな感じで、パッとあの、なんかすごいあの、かなりあっさりした感じの、あの、キンシップをしてみるとか、ま、そんな感じで妥協するっていう感じにはならないんですかね？
うーん。 <chuckles> あい。 うんうん。 はいはい。 うん。 それね、ほんっとに面白い、いな今ね、面白いなと思ったんですけど、あの、私は常にスポーツをやってて、あの、スポーツもうグループのスポーツやってたりして、なので、あの、ノリがね、スポーツ系なんですよ。で、なのでハイタッチとかするし、あと、例えばお尻パンってね、叩いたり、あの、野球の選手とかがやるような感じで、パンってほら行くよ。みたいな感じでやるんですけど、そうすると
ええ。 ああ。 ええ。 ええ。 あ、はい。
それは、それはやめて欲しいって言われんですよね。<chuckles>
う、あ、えすあ、そうなんですか。へえ。え、じゃあもあ
そう。 そんなね。なんか、スポーツのなんか野球少年じゃないんだから。 なんかそういう「それはちょっと違うでしょ」って言われるんですけど。うん、でもね、やっぱり私としては、それは立派なスキンシップなので。
そうですか。<chuckles> うーん。
で、子供にもそれもやるんですけど、で、子供も子供で、いやちゃんとハグして、ゆは「ちゃんとハグしてよ」とか「マミーハグして下さいよ」とかってちょっとふざけながら言ったりして。<laughs>
ええ。 うん、なんか、そうなんですか。いやもう全員やっぱりもうあくまでその、あのハグはハグっていうことなんですね。うん。
うん。 そうなんですね。難しいですね。<chuckles>
そうですね。ちょっと根底には、あの深い溝があるかもしれないけど、やっぱりちょっとお話し合い大切なのでね、これからも継続していかれると、もしかしたら妥協案が見つかるかもしれないですね。
はい。